Да, да, яблоко какое-нибудь, вот что-то из фруктов или овощей, что ты в принципе любишь. Вот вот этим хрустеть, ты даже сам не заметишь, что если ты там увлекся фильмом, ты не очень и понимаешь, что это не не чипсы, а какая-нибудь вкусная морковка, например. <laughs>
Ага. <chuckles> Ну да, это такая, получается, коварная обманка моего мозга, что вроде бы он что-то ест, но ест не что-то плохое и вредное, так скажем, и калорийное. А вот, как ты и говоришь, какую-то морковочку, яблочко, то есть что-то более полезное, что-то, так скажем, то, что можно скушать без, так скажем, вреда моему организму и моему весу.
Да, да. То есть что то вот такое можно, а уже потом, когда ты, так сказать, уже с вредного на здоровое, можно попробовать вот в совокупности с отслеживанием калорий, как останавливающий фактор, попробовать уменьшать порции снеков за раз. Или, знаешь, пропускать там каждый 3 снек. Вот как-то вот так с собой попробовать. Можно даже себе какую-нибудь награду поставить, в игровой какой-то форме. Вот если получилось неделю пропускать, то вот, не знаю, отблагодарить себя, не знаю там, походом в любимый кинотеатр или прогулкой в любимом парке, ну, в зависимости от того, что ты любишь. <chuckles> Да. <chuckles> За 3 пропущенных снека получу 1 новый, да. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ага. <chuckles> Ага, или <chuckles> или пачкой чипсов, <laughs> что съест пач Д <laughs> Да-да-да. Слушай, ну, вот вообще, да, идея здравая, интересная, логичная, то есть, ну, да, имеет место быть. Вот да, по-любому я её возьму на вооружение, думаю, затещу в ближайшем будущем. Вот, думаю, при 1 же просмотре фильма, да, надо будет действительно, подготовиться, и посмотрим, удастся ли. Так что да, я тебя очень сильно благодарен, за все твои советы. Вот, надеюсь, что они мне помогут. Да, надо будет тоже вот, э, подсуммировать, то есть надо будет скачать приложение тоже, да, глянуть, э, как там что. Надеюсь, что это будет такой 1 шаг. А со снеками, на самом деле, вот с этой замены очень крутая идея. Думаю, что она должна сработать. Так что ещё раз тебе большое спасибо. Буду пробовать, и надеюсь, что это сработает.
Мгм. Да, м.